У меня вот такая достаточно давняя проблема, которую я ещё до сих пор не могу решить никак. Это вот вот страх быть каким-то уязвимым вот в близких отношениях. В основном это вот в отношениях вот партнёрши, с девушкой. Когда я нахожу себе кого-то, у меня просто какой-то страх есть вот как-то переступить порог. Не т не страх, например, признаться, сказать о своих чувствах, а стать именно вот близким с кем-то, потому что это как будто какая-то уязвимость, человек нужно открыться перед человеком, показать самого себя, рассказать, кто это такое, свои плюсы и минусы, вот. Показать, и вот есть такой страх у меня, что если я так сделаю, то человеку резко не понравится, всё, и меня оставит, уйдёт. Вот такой страх. И, в принципе, со временем так и получалось. У меня буквально в 2-3 отношениях так и было, и поэтому у меня страх из-за этого только усиливается из раз в раз. И хотелось бы какого-то совета, может быть, как с этим справиться.
Понимаю тебя. А, я тебя прекрасно понимаю, твои чувства, и твои чувства совершенно нормальные. Твой страх, что ты беспокоишься, что это может повториться снова, поэтому, мож и поэтому ты боишься открыться перед новыми отношениями. А, скажи, пожалуйста, а вот в предыдущих отношениях, когда ты открывался, ты что-то как к э, может быть, какая-то, а, я не знаю, какой-то разговор повлиял на это в твоих отношениях, или же ты рассказал какую-то историю про себя, что именно повлияло на то, что твои отношения, вот знаешь, вот, э, э, я так понимаю, что закончились, правильно, после того, как ты открылся? Вот что было вот именно вот тем, знаешь, вот звеном, что оборвало твои отношения?
Мгм. Ну да. Мгм. Да да. Ага. Ну, как бы я изначально как-то выставляю себя таким достаточно серьёзным человеком, который занимается вот разными вещами и вот серьёзно относится к жизни. И, с 1 части, так и есть. Ну, также я от э, близким и родным людям раскрываюсь с той стороны, что я стараюсь как-то вот ещё некое ребячество у меня присутствует, стараюсь как, ну, просто обычную радость, счастье испытывать даже в мелочах бывает. Мне нравится вот, как какой-то человек, просто готовить какие-нибудь вкусные блюда, о заниматься от ку уборкой дома, готовкой. Мне нравится вот всякие декоративные вещи дома ставить, необычные цветочки. И вот когда я показываю ся вот с такой стороны веселого добряка, вот который вот ухаживает за всем, многим просто эт не нравится, потому что п э, вот ломают образ серьезного человека, и поэтому вот с такого контраста вот и уходят все, не понимая, что думая, что нужно только быть серьезным, всегда серьезным, в любом отношении серьезным. Вот, и вот так вот и за, разрушаются отношения мои.
Ясно. Да. Да. Понимаю. А, понимаю. Т получается, когда ты полностью раскрываешь, а, а, раскрываешься и становишься именно таким, каким ты есть, насколько я понимаю. А, т э, н не всегда, а обычно тебя не воспринимают именно таким, каким ты есть. И, э, ты бы хотел бы, чтобы, а, твои отношения были более открытыми, и чтобы тебя воспринимали именно таким, какой ты есть. Я правильно тебя понимаю?
Мгм. Да. Конечно. Да да. Чтобы вот не было такого, что я открываюсь перед человеком, и вот и человеку не нравится то, что он видит. Просто хочется, ну, чтобы принимали тебя такой, какой ты есть. Вот так вот.
Да. Да, твои чувства совершенно понятны мне, и я разделяю твоё чувство, вот, именно быть самим собой, а, потому что, м, н в отношениях, я считаю, э, я так думаю, что это очень важно и вижу, что для тебя это тоже очень важно. И не обязательно нам, м, э, не обязательно, а, как бы играть какую-то роль, чтобы понравиться, потому что кому-то мы нравимся, а кому-то мы не нравимся. Кому-то, наоборот, нравятся серьёзные люди, а кому-то, наоборот, не хватает именно такого заботливого, весёлого человека, который любит декорации, любит го готовить какие-то вещи. Мы мы мы абсолютно все разные. И я думаю, может быть, э, ты попробуешь, а, а, быть больше самим собой и, а, не бояться себя показывать таким, какой ты есть. Как ты смотришь на то, чтобы, вот, э, не соответствовать какой-нибудь, какой-то картинке определённой, что ты думаешь, что вот только вот серьезные люди могут нравиться. Да, потому что в этот момент, а, б есть вероятность, что ты именно притягиваешь таких людей, которые хотят видеть только серьезных людей около себя. А, как я понимаю, если ты ищешь близкого человека, тебе по душе, который бы хотел бы видеть себя таким, какой ты есть, и разделять тебя и ценить тебя таким, какой ты есть. Может быть, наоборот, откинуть всю эту шелуху себя и быть самим собой, и тогда тебя действительно, а, увидит тот человек и твои качества изначально, что тебе чтобы у тебя потом не было, знаешь, а, э, знаешь, ощущения пустоты и что ты, как бы, получается, твои чувства были обмануты, что изначально, как бы, тебя приняли, а потом получилось так, что ты не подошёл по каким-то стандартам, которых не существует вообще. Как ты думаешь, эта ситуация мог э, вернее, это это могло бы тебе помочь, если бы ты бы вы, ну, не боялся быть самим собой. Потому что, э, вот, э, картинку, которую я вижу перед собой, это к красивая, к э, эм, м, п прекрасная картинка лёгкого такого человека, заботливого ром романтика. Как ты думаешь?
Мгм. Да. Конечно. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да, да. Ну да. Мгм. Мгм. Ну, конечно, думаю, шансы были бы гораздо больше найти се вот подходящего человека, если бы я вот был таким открытым, искренним. Но вот страшно это, получается, открыться перед всеми, всем миром, вот. Потому что раньше-то я тока перед близкими и такими родными людьми открываюсь. Вот, а тут надо открыться перед всеми. И вот, не зная, как вот в мире вот будут на меня смотреть, да и вообще люди. Потому что это, наверное, странно и не вписывается, может быть, даже в какую-то норму. Вот. Поэтому такой немного дискомфорт и страх присутствует, конечно. И поэтому я создаю се такую маску серьёзного человека. Вот. И уж даже как-то привыкаю к этой роли.
Да. Понимаю. Да. Ага. Скажи, пожалуйста, как воспринимают та тебя твои близкие и родные люди?
Ну, <chuckles> люди, которые, вот, мои близкие, родные, которые уже привыкли ко мне, вот к моему такому характеру, замечательное, вот, удивляются постоянно, вот, к как я раскрываюсь перед ними, какими качествами я обладаю. И, вот, просто им весело, интересно со мной проводить время. И наша дружба, вот, и отношения со временем тока улучшились.
Да. Скажи, пожалуйста, в обществе своих близких людей и твоих близких друзей ты чувствуешь себя комфортно?
Мгм. Да, вообще замечательно я ся чувствую, всё прекрасно.
Замечательно. А Ну, вот попробуй, а? Попробуй. Может быть, действительно тебе поможет мой совет. А, вот рисовать себе, вот, вот в тот момент, когда тебе страшно и ты боишься открыться, представить себе вот своих близких, родных, э, э, родных людей и твоих друзей, котор с которыми, ть в кругу которых тебе хорошо и комфортно. Потому что я думаю, если ты хочешь, чтобы тэ твоя вторая половинка, чтобы ей было так же хорошо, как и тебе в этом кругу, чтобы она чувствовала себя комфортно, я думаю, что ты, э, должен вот изначально открываться таким, какой ты есть, потому что я не вижу проблемы внутри твоих близких и родных, что они тебя воспринимают. А тебе тоже хорошо в этой ком э, в этой компании, в этой обстановке ты чувствуешь себя комфортно. Так получается, что и твоя вторая половинка должна быть тоже похожа или близка к этой же, получается, кругу твоих людей и к тебе. Да, поэтому если ты попробуешь изначально тоже, а, когда тебе страшно открыться, и у тебя мысли тебя посещ посещают, что: "А, может быть, я не подхожу?" Попробуй откинуть это и подумать: "Меня воспринимают, у меня всё хорошо, и я должен быть самим собой, потому что в целом у меня, б по большому счету, проблем нету в моем кругу". Как ты думаешь, если ты будешь себе вили ф э, виализировать вот эту вот картинку, это могло бы тебя как-то, ну, подтолкнуть к тому, чтобы ты не закрывался, а был самим собой?
Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ага. Ну, в принципе, да. Да. Мгм. Ну, думаю, постараться можно вот так вот. Вот, по крайней мере, может быть, с с таким поведением у меня останутся только вот и вот искренние, настоящие друзья, которые меня вот будут ценить вот со временем, да. И вот так образуется именно круг приятных для меня людей. Ну вот, надо постараться будет вот преодолеть себя и вот показать вот и быть просто открытым таким человеком. Хотя это сложно вот начать, но постараться, да, можно. Я вот постараюсь, конечно, изменить себя вот вот в такую сторону.
Верно? Да. И смотри, а, качества, про которые ты мне говоришь, они красивые качества, замечательные качества, даже можно сказать, редкие качества, потому что быть вот таким воодушевленным, вот таким романтиком- это не всем дано, а. Вот, а как насчет того, чтобы эти качества а, в возвести, знаешь, вот в твои положительные качества? И, а, вычеркнуть и вообще, п э, ну, мысль о том, что есть какие-то, ты знаешь, приоритеты, что хорошо быть серьёзным, плохо быть, э, н плохо быть, например, весёлым. А, поставь для себя, что вот вт внутреннюю уверенность, м, на, на то, что вот мои качества, они замечательны, и не бояться их показывать людям. А, вот убрать это, э, чувство, что боязнь, что меня не воспримут н настоящим, нужно быть, а, более серьёзным, потому что нету такого, что правильно быть серьёзным, неправильно быть, э, весёлым.
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну да.
Пускай твои все качества, которые они есть, они будут наоборот в плюсе у тебя, и ты, может быть, будешь чувствовать себя более уверенно и комфортно с ними. Как ты думаешь, получится?
Ну, ну, я буду идти к этому, потому что это, наверное, было бы самый замечательный из вариантов. Вот так вот просто быть искренним, быть человеком таким, каким я себя считаю и хочу быть. И всё. И вот так, в принципе, жить, наверно, было бы гораздо так приятнее и легче, вот жить так открытой жизнью вот. И было вообще замечательно. Так что большое тебе спасибо за вот такие вот хорошие советы и мысли, о которых я, в принципе, даже и не думал. И я вот буду пытаться, да, всё-таки начинать быть открытым человеком и, надеюсь, потихонечку потихонечку это войдет в привычку, и я вот и буду открываться без проблем. Так что большое тебе спасибо за замечательные советы и поддержку.
Да, конечно. Спасибо большое, что ты открылся своей непростой проблемой, а. Вот, я была очень рада тебе помочь. Я думаю, а, может быть, 1 из моих советов сможет действительно тебе помочь быть более открытым, не бояться себ э, показывать свои самые лучшие качества, быть уверенным в себе. Я желаю тебе найти свою вторую половину, и, если у тебя будут какие-то вопросы, пожалуйста, всегда обращайся, я буду рада тебе помочь.
Мгм.